Sagst dann einfach mal so 1 Monat jetzt mal nicht, es ist nicht so schlimm, ja genau. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt manchmal 'ne Pause einzulegen, ja.
Dann ist mal Pause 1 Monat, so. Ja. Genau, dann ist halt mal Pause für 1 Monat, außer die Eisentabletten, die muss ich halt nehmen, weil sonst funktioniere ich ja überhaupt nicht.
Ja. Ja. Mhm.
Und, äh, ja, wie gesagt, ich überschlage dann mein Geld und rechne rum und gucke und mache und tue. Und, äh, was ich weglegen kann, lege ich dann weg. Ich weiß, Ende diesen Monats zum Beispiel, also, jetzt am Freitag spätestens, äh, werde ich, äh, die Miete für meinen Freund vorstrecken. Das sind dann auch noch mal 300 € ne? Also, es ist alles, was ich mitzählen muss, so.
Ja. Ja. Ah, okay. Ja, klar, okay, mhm. Aber es geht ja noch, hält sich in Grenzen. Er hat was gefunden, was Kleines oder was dann was nicht so was ah ja, okay, wow. Oh, da ist er dann doch relativ na ja, gut. Sachte.
1 Zimmer. Ja. Und ein sehr hellhöriges Zimmer auch noch dazu. Ja.
Ah, okay, es ist auch dann nur ü vorübergehend wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Okay.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das bleibt nicht für ewig so. Kann das hält ja keiner aus sonst.
<clears throat> Ja, okay. Ist er da in 'ner großen Stadt oder ist es eher 'ne kleinere Stadt? Okay. Ah ja, große Stadt, okay, ja. Ja, ja. Ja, klar, da ist es natürlich teurer.
Ja, ja, in in in Murcia ist in 'ner großen Stadt.
Wenn's dann mitten in der Stadt ist, ne? Hm.
Ja, außerhalb, mitten in der Stadt.

N ne, da haben wir Sommerferien und dann geht's weiter. Ja.
Ja, genau. Genau, die Sommerferien machen dann immer so 'n Stopp dann bei all den Sachen, da ist dann nichts mehr. Also, es geht bis zu den F Sommerferien. Genau.
Okay, verstehe.
Ich muss da auf jeden Fall wahrscheinlich noch 'ne 5er Karte dazu, äh, legen und und es ist halt immer, ja, genau teuer. Je weniger du kaufst also, ich meine, je weniger 10er- Karte ist natürlich billiger als 'ne 5er- Karte, weißt? Und wenn du so 'ne Jahreskarte hast, ist natürlich auch noch mal billiger. Deswegen das ja, ist halt jetzt aber ich tue es ja gerne für sie.
Hach Gottchen. Sauteuer. Stunden. Ja. Ja. Das ist natürlich mies, ne? Ja.
Wenn's ihr gut tut, ne?
Kann ich verstehen, ist ja dein kleines Möp, ne?
Ja, natürlich. Wie ist es bei dir? Was machst du so mit deinem Geld? <chuckles>
Ja, ja. Ha, was ich mit meinem Geld so anstelle. Also, ich habe sch mein Gehalt diesen Monat schon bekommen für nächsten, weil wir ja morgen Feiertag haben.
Ja, okay. Ah ja.
So, und dann dann setze ich mich natürlich an die Rechnungen dran, ne? Äh, was muss ich alles zahlen? Was wird abgehen? Was geht das? Das geht dies, ne? Da was Kreditkarte und, und, und, und, ne? So, dann muss ich natürlich im Kopf behalten, okay, diesen Monat fliege ich also, nächsten Monat fliege ich ja noch in in Urlaub und dann habe ich ja noch meine Botox-Behandlungen übernächste Woche, die kostet mich dann auch noch mal 260 €, ne? Ja, und das sind halt so Sachen und dann überschlage ich.
Mhm. Ah, ja. Wow, wow, wow, ja.
Und dann gucke ich, was ich weglegen kann
Ja.
und lege das aber auch direkt weg.
Ja, ja, ja, ja.
Äh, ich müsste jetzt theoretisch gesehen noch mal für über 100 € neue Tabletten kaufen, so Nahrungsergänzungsmittel und so, was alles leer ist. Aber das wäge ich jetzt noch ab, ob ich das erst nicht nächsten Monat mache.
Ja, ja.